Sì, poi, uhm, lì no non so fino a che punto ci sia questa, mhmm, grandi tutele, però mhmm, sì.
Beh, r certo lì è tutto così labile. È vero, è vero. Ma ascolta riesci a raccontarmi, nel dettaglio, qual è il paesaggio e com'è la vista dal da quel monte più alto del Madagascar?
Ma sì, no, certo, è tan non è è un isolotto, mhmm, non è l la dell'isola principale del Madagascar, è un isolotto proprio piccolo, piccolo. <chuckles> Se no il mettere un monte altissimo. <chuckles> No, no, mi son spiegato bene. Ehm, no, allora sì, si arriva su, mhmm, anche a piedi. L ultimi 10 minuti in realtà è un percorso percorso a piedi e intorno, tolte le strutture, ehm, che son state costruite su questa montagnola, e, praticamente, tutta natura, e poi ci sono dei piccoli laghetti, ehm, mol molto verde, molto molto boschivo. Ehm, appunto, sole tramonta in linea su questi laghetti, quindi è tutto dorato, ehm, che riflette, ehm, particolarmente calmo perché lì non c'è un vero traffico, anche su questa montagnola non c'era quasi nessuno.
Ah okay, di un di un'isola a lato, certo. Mh-mh. Ah wow. Mh-mh. Sì, beh, è un luogo di pace assoluta in qualche modo.
Esatto.
O è comunque troppo influenzato dal turismo secondo te?
No, no, no, n ehm, ci son pochi, anche, turisti, nel senso che ci saran state una ventina di persone

P sì, <chuckles> no, mhmm, sì, te lo dico con no, non crea disagi, ehm, e ci sono allora, ci sono proprio i, ehm, più contadini, nel senso che è una è un isolotto con
<chuckles> Crea molti disagi?
ehm, comunque un'impronta molto agricola. Quelli che vivono di appunto piccolo allevamento o comunque di di agricoltura effettivamente rientrano proprio in quello che ti descrivevo sulla questione del tempo. Cioè per loro il tempo esiste nel nella funzione quelli che invece s sono, mhmm, adesso non non è carino dirlo, però come sviluppo un pochino più avanti e quindi hanno già magari un
Mh-mh. Mh-mh, certo. Okay, quelli che hanno anche a che fare con le persone più sviluppate.
Sì, sì, perché poi su questo ho un'idea di sviluppo che mi son fatto un po' al contrario, nel senso che su su questi qua che, diciamo, un pochino più sviluppati, probabilmente sono quelli che la patiscono un po' di più, perché capiscono che comunque ci sono dei comfort a cui non hanno accesso
Mh-mh.
ehm, e cominciano già a, appunto, a relazionarsi magari con gli occidentali che hanno, non so, anche banalmente il telefono.
Sì, che hanno qualsiasi cosa alla fine, gli occidentali.
Che hanno un po' qualsiasi cosa, anche la macchina, cioè per lui adesso è diventata normalità utilizzare la macchina, ma in generale non è una cosa di cui può disporre. Quindi loro secondo me sono quelli che la patiscono un po' di più. Mh.
Sì. Okay, sì, è un mezzo di lavoro e basta. Mh-mh, sì, hanno una consapevolezza di quello che potrebbero avere, ma sanno di non averlo.
Invece